أنا حصل معايا تجربة شخصية، أُقسِم بالله أنت يعني هتضحك لو سمعتها والله العظيم. آمم، ساعة الثانوية العامة أنا كان قبل امتحان الفيزيا بتاعي، يعني تقريبًا كان في فرح في الشارع، عايز أقول لك أنا ما عرفتش أذاكر، ودماغي عارف اللي هو آه، والله ما كنتش عارف أذاكر، أنا تخيّل بَقى أنت في فرح وأنت عليك امتحان بُكرا، يعني حرفيًا بُكرا مش اللي هو مثلًا بعد يومين والّا حاجة، لأ بُكرا حرفيًا أنت فاهم؟ والفرح فِضِل
آه قُلها، تمام. يا نهار أبيض! إمم. أها، طب ما حاولتش تتكلّم مثلًا أو أي حاجة؟
أكلّمهم أقول لهم إيه، أكلّمهم أقول لهم إيه! يعني لو كلّمت حد في الشارع هيقول لي إيه، هيقول لي حرفيًا ما تِولع، اللي هو أنا مالي! هخ هابوَّظ فرحي عشان
آه، صحيح طب باقول لك إيه، أنت تخيّل كده مثلًا لو أنت رُحت كلّمتهم قُلت لهم أنا عندي معلش يا جماعة الفرح وأنا عندي امتحان فيزيا بُكرا، ع م متوقع ممكن ممكن إيه اللي يحصل؟
<laughs> هو تقريبًا فعلًا ممكن يتخانقوا معايا والله، يعني تقريبًا ممكن يتخانقوا معايا، يعني أنت فاهم أنت ممكن يجيبوا شمروخ كده ويولعوه في <chuckles> ويضربوه فيّا والّا يعملوا لي أي حاجة، آه والله، أ فاخاف، عملت إيه بَقى؟
أيوه. أها، طب وعدّيتها إزاي، يعني عملت ت أصل الفيزيا من المواد يعني صعبة، فيزيا محتاجة مذاكرة ومحتاجة مواد صعبة، عملت إيه طيب في اليوم ده؟
آه، صعبة، صعبة فعلًا. عايز أقول لك أنا دخلت ذاكرت في الدولاب، أُقسِم بالله أنا فتحت الدولاب ودخلت قعدت فيه ذاكرت جوّه، والله تخيّل يعني تخيّل عارف أنت اللي هو أنا جبت إيه، جبت ساعتها كشّاف كده، أنت فاهم؟ قُمت معلَّقُه في ال في ال اسمه إيه ده، في السقف بتاع الدولاب وقعدت تحت حرفيًا عملت لي كوباية شاي وحطيته على الترابيزة كده في مكانه، ودخلت الترابيزة جُوّه، كانت الترابيزة اللي هي المحمولة الصغيّرة دي، ودخلت وجبت الكتاب وقعدت ذاكرت. عارف أنت اللي هو إيه، اللي هو والله ما هايأس والله لاعمل اللي عليَّ، عارف اللي هو برضه لآخر لآخر قطرة زي ما بيقولوا اللي هو لآخر نَفَس يعني، وذاكرت، وعِرفت اذاكر على فكرة، آآ، الصوت برضه كان م مس مش مسموع شوية، يعني كان الصوت برضه بسبب الهدوم وبسبب الحاجات دي فكانت ب أأ بتمص الصوت نَفْسه.
ياه! إمم. آه. تمام. آه. إمم. تمام. والله حلو جدًا إن أنت فكرت فكرة حلوة زي ديّة و آه، دبَّرت نفْسك برضه عشان إيه، امتحان فيزيا وبتاع وفرح، فكويس إنك دبَّرت نفْسك في موضوع الدولاب ده، حلوة جدًا. طب باقول لك لو مثلًا حد كده في العيلة بتاعتك باباك أو مامتك أو أي حاجة من الحاجات ديّة، أنت مشغول في حاجة أوي، وطلب منك يقول لك لأ انزل لي، هات لي طلب معيّن والّا حاجة زي كده، أنت بتحرجه على طول والّا بتتأسف والّا يعني بيكون رد فعلك إيه؟ بتعمل إيه ساعتها؟
لأ، لأ، لأ، التجربة دي ما انساهاش. آه. آه، أكيد طبعًا. إمم، إمم.